Hello po, magandang gabi.
Magandang gabi. Kamusta ka?
Okey naman po, medyo katatapos lang po ng ano, hapunan kaya busog-busog pa po. <laughs> Kayo po ba?
Wow. Okey lang naman din, pero hindi pa naghahapunan eh. <chuckles>
Naku, late na po. <laughs> Baka po magutom kayo. <laughs>
Kaya nga eh. Siguro pagkatapos nalang natin mag-usap?
Ah, sige po magkuwentuhan po muna tayo ngayon. Ah, ano po, eh, kagagaling ko lang po sa sa trabaho ngayon, sa opisina po kasi ako nagtatrabaho, eh. Ah, pero sa tingin n'yo po ba, ano po kaya 'yong mas maganda, magtrabaho sa opisina pa rin o magtrabaho naman mula sa bahay?
Ah, okey. Ah, napakaganda ng tanong mo, kasi ako naranasan ko na yan parehas yung, magtrabaho sa opisina at saka sa bahay. At kung papipiliin ako, siguro magtrabaho na lang mula sa bahay kasi, um, para sakin mas marami siyang benepisyo eh, kumpara sa pagtatrabaho sa opisina. Ikaw ba, ano bang mas gugustuhin mo?
Hmm. Ah, okey. Totoo. Ako po kasi ano, hindi ko pa po naranasan na magtrabaho mula sa bahay, talagang ang pinakatrabaho po talaga, eh, 'yong nasa opisina po ako. Kasi, um, ano po ako, eh, sa bangko po ako nagtatrabaho. Kaya hindi talaga siya puwedeng iuwi sa bahay. Kasi po 'di ba, ah, talagang sa branch kami nagtatrabaho at talagang humaharap kami sa mga tao, lalo na naghahan naghahawak kami ng mga pera nila. Pero, 'yong ano nga po talaga, kung ako lang talaga papapiliin, mas gusto ko po ng magtrabaho lang sa bahay kasi, ano po, eh, um, pa walang pag kunyari nasa bahay po kayo nagtatrabaho ano po, eh, walang traffic, walang dagdag gastos sa pamasahe, at sa baon di ba po? Sa mga pagkain. Sobrang mahal po ng mga bilihin ngayon sa labas lalo na po 'pag kunyari ang ang area n'yo po na pinagtatrabahuhan eh, talagang ano po 'no, commercialized, 'di ba po parang mga Makati or Taguig, 'di ba po?
Ah, -okey. Ah. Oo. Oo. Mhm. Mm. Totoo. Totoo, tama. Oo. Tama ka diyan. Napakamahal na talaga ng mga bilihin ngayon, pati 'yong pamasahe, patuloy na tumataas talaga. Kaya, ako rin 'yon din talaga 'yong pipiliin ko, 'yong magtrabaho na lang sa bahay, kasi bukod pa do'n sa mga nabanggit mo, ah, mas nakakapagod para sa'kin na magtrabaho sa opisina. Kasi araw-araw kang pumupunta mismo do'n sa lokasyon ng trabaho mo. Eh, kapag nasa bahay ka na lang 'di mo na kailangang umalis. Puwedeng pumunta ka nalang sa isang kuwarto kung saan ka talaga nagtatrabaho o kaya kung wala namang, ah, kwarto talaga, sa mismong, ah
Totoo Hmm. Totoo po.
loob ng bahay niyo, 'di ba?
Opo, totoo. Ayan, ano nga rin po, eh
Hindi na kailangan talagang, ano. Oo, ano 'yan?
Parang mas madami nga rin po akong naiisip na benepisyo po ng pagtatrabaho mula sa bahay kumpara sa opisina, eh. Kasi po, 'di ba 'pag kunwari sa pagtata 'pag nagtatrabaho ka mula sa bahay, talagang walang biyahe, mas kaunti po ang stress, 'di ba po. Kasi talagang, ah, malaking stress na rin po ang nabibigay ng pagbiyahe dahil, kahit po malapit lang naman po 'yong pupuntahan ninyo, talagang inaabot po ng mga ilang oras po 'yan, 'di ba? Kadalasan po nakakain na niya 'yong oras na para sa sarili o kaya para po sa pamilya natin. Kaya mas madami po akong benepisyo talaga na naiisip. Isa pa po do'n 'yong ano, 'yong mas flexible po 'yong schedule ninyo. Puwede kang kunwari po, um, kunwari nagtatrabaho ka sa bahay, 'di ba, hindi mo na kailangang gumising ng sobrang aga, para lang makaligo at apa 'di ba po at makaligo, maghanda, tapos magbibihis ka pa, tapos bibiyahe ka pa, 'di ba po? Kahit anong oras, kahit po mga ilang minuto lang bago 'yong ano mo, log-in mo, puwede ka nang gumising ng gano'n. Kayo po ano may mga naiisip pa po ba kayong benepisyo ng pagtatrabaho naman mula sa bahay?
Oo. O Totoo. Oo. Hmm, o Totoo. Oo. Tama. Oo. <clicks tongue> Gano'n din 'yong mga nai-isip ko, eh. Kasi 'yon din 'yong mga nararanasan ko. Hindi ko na kailangang gumising nga ng maaga para maligo, mag-ayos. Pero no'ng nag-tatrabaho pa ako sa opisina, ah, mas, ano, onti lang 'yong oras ng tulog ko. Tapos minsan din nakaka-stress talaga sa opisina kasi, hindi lang naman 'yong trabaho, minsan pati 'yong mga kasama mo, 'di ba, ah, hindi lahat, 'di ba, okey. Pero ...ano rin siya, eh, puwedeng benepisyo rin siya ng pagtatrabaho sa opisina, 'yong may mga maka-kasama ka, may mga kaibigan ka. Pero puwede rin 'yong may mga hindi ka maka-sundo, gano'n. Kaya, ayun. Pero, may naisip din naman akong hindi, ah, magandang epekto ng pag-tatrabaho mula sa bahay. Kasi ako ang nararanasan mm, ang nara-ranasan ko rin ngayon parang hindi ko na ma-differentiate ba 'yong oras na personal, sa oras sa trabaho. Kasi nasa bahay lang ako lagi, eh. So ayun, minsan kahit hindi na oras na para talaga sa trabaho, eh, ginagawa ko pa rin 'yong trabaho para matapos. 'Yon 'yong ano, mga kina-kaharap ko. Ikaw ba may mga kina-kaharap ka ba na hamon sa pag-tatrabaho?
Mm. Totoo po. Mm. Totoo po 'yan. <chuckles> <inhales> Mm. Opo. Mm. Totoo po 'yan. Ah, ano po 'yon? Totoo nga. Hmm. Totoo po. Sa trabaho sa bahay. Ah, sa totoo lang po hindi ko pa po na hindi pa po ako uma-abot sa mga ganiyang hamon sa pag-tatrabaho sa bahay. Kasi po 'pag nag-tatrabaho lang naman po ako sa bahay, ano lang siya, parang kung kailan ko lang ma-isip na, ah, gawin 'yong trabaho do'n ko lang siya gagawin. Pero 'pag sa ano po kasi, 'pag nasa opisina naman po kasi ako, ka-dalasan 'di ba po 'pag-sanay ka na sa ginagawa mo, nagagawa mo siya ng mas madali at mas mabilis. At kadalasan natatapos mo na 'yong oras 'yong trabaho mo sa mas maagang oras. Pero 'di ba po dahil set nga 'yong time do'n, ah, hindi ka naman po pwedeng umuwi agad ng nau-una sa kanila, kasi hindi ka naman parang hindi po gano'n talaga 'yong naka-takda na oras para do'n dahil, ah, kailangan, ah, 8 hours or more than 8 hours kang nasa opisina. Kaya kahit gustuhin mo man na may gawin na ibang bagay, hindi mo magagawa dahil, talagang nandoon ka lang sa opisina mo, 'yon po 'yong nai-isip ko, eh. Pero 'pag nando'n naman po sa bahay lang, katulad nga po ng nabanggit n'yo, um, siguro ano nakaka-ano lang po siya, nakakabawas ng motibasyon na gumawa ng ano ng in advance. Kasi po 'di ba parang hahawak dahil sa hawak natin 'yong oras natin, um, minsan talagang dine-delay natin nang dine-delay 'yong iba natin na Nakaka-apekto siya sa productivity natin. Pero 'yon lang naman po 'yong naiisip ko. <chuckles>
Ah. Totoo. Oo. Oo. 'Yon nga, eh. Oo. <chuckles> Oo. Tama. Hmm. Oo. Madagdag ko lang din, 'no, kapag tama 'yong sinabi mo na kapag sa opisina ka nag-tatrabaho parang mas produktibo ka, kasi naka-focus ka, naka-tuon ka do'n sa trabaho mo lang, kasi nga bawal kang gumawa ng ibang bagay. Kumpara kapag nasa bahay ka, maraming distraction. Nandiyan 'yong mga gadget, ah, pwedeng maka-abala rin 'yong mga responsibilidad mo sa bahay, mai-istorbo ka o kaya 'yong mga kasama mo rin sa bahay, pwede rin, 'di ba? Lalo na kung may anak ka, siyempre hindi mo naman pwedeng balewalain lang. <clicks tongue>
Mm. Totoo. Mm. Totoo. <chuckles> Mm. Totoo. <chuckles> Ki-keep up, ano po?
Kaya ayun, mahirap din talaga balansehin.
Totoo. Speaking of productivity po at, ah, 'yong kalusugan nga natin, sa tingin niyo po, paano nakakaapekto 'yong lokasyon ng trabaho, sa productivity at sa kalusugan po natin?
Unang-una siguro 'yong ehersisyo, kasi, ngayong nasa bahay lang ako hindi na ako masyadong, nakapag-ehersisyo nga, hindi na ako nakakalabas gaano kasi nasa bahay nga lang, marami ding, ginagawa. Pero kapag pumapasok ka sa opisina kahit papaano nakakapaglakad ka, nakapag-commute ka na, nakakatulong din naman sa kalusugan. Pero, sa mental naman na aspeto, siguro, para sa'kin, mas okey pa rin 'yong sa bahay, kaysa sa, ah, opisina. Kasi, 'yong pagpunta mo pa lang 'tsaka pauwi parang nakaka-stress, lalo na dito sa Pilipinas napaka-traffic talaga kahit anong oras, pero lalo na kapag rush hour, 'di ba? Kaya ayun, 'yon 'yong mga naiisip ko. Ikaw ba?
Totoo po. Opo. Mm. Totoo po. Mm. Grabe po, 'no? Totoo. Ako din. Alam mo po sang-ayon po ako sa mga sinabi ninyo, 'no, kasi, kahit, um 'Yong para po sa pagtatrabaho sa opisina. Kahit po nakakadagdag siya ng, ah, pagiging productive at, um, 'yong nag nagkakaroon tayo ng, ah, chance para po magkaroon ng exercise kahit papano at nakakaapekto siya sa pisikal natin na kalusugan, 'di ba? Ano po, eh, kadalasan kasi, na ano lang siya, nababalanse lang siya ng ano, ng stress po na nakukuha natin sa pagbabiyahe, 'di ba? Parang, ano lang po, nababalewala po ang ano natin, 'yong physical na exercise natin. Kasi po ano, eh, 'yong biyahe po natin talagang ma malakas po ang ano, epekto niya sa ating mental health. Kasi, 'di ba? Po parang kadalasan ang iritable na ng mga tao sad lansangangan sa daan, sa mga, um, sa mga lansangangan. 'Di ba? Po kadalasan nagkakaroon ng mga road rage ganiyan-ganiyan dahil ang ang init po ng mga ulo nila dahil sa sobrang traffic, 'di ba po? Oh, yan
Oo. Oo. Totoo. O Oo, tama. Oo, oh. Ay totoo, tama. Oo, 'tsaka delikado rin kapag pampublikong transportasyon kasi, hindi natin alam, 'di ba, 'yong mga nakakasama natin sa jeep, sa bus, delikado rin. Parang ang dami ko ring nakikitang mga, nabubudol o kaya parang nananakawan ng gamit. Kaya, ayun din 'yong nakakatakot.
Mm. Mm. Nak din po. Lalo na po sa mga balita na talagang, ah, parang maya't-maya na may mga ganitong klaseng mga balita tayong naririnig parang, isa pa po yun sa nakaka-dagdag sa stress natin, kasi syempre po i-isipin natin yung, ah, ka-pakanan natin talagang nag-aalala tayo para sa ka-ligtasan natin, ah, da at dahil po do'n nada-dagdagan pa po yung stress natin imbis na, um, talagang yung pag-commute na lang, ay yung pagod sa commute yung iindahin natin siyempre po meron po 'tong kaakibat na, ano, stress at, um, epekto sa mental natin na kalusugan, 'di ba, po.
Oo. Oo. Mm. Totoo, 'tsaka minsan nakaka-stress pa yung papunta at pauwi natin kaysa sa mismong trabaho, 'di ba, parang mas naka-kapagod din siya, minsan papunta ka palang parang pauwi ka na, 'di ba, may mga gano'n. <inhales>
Totoo po, 'yan. Totoo po, pa kasi po Oo, totoo at saka ano po, eh, yung kunyari po napagod ka na sa trabaho mo at, um, gusto mo ng mag-pahinga hindi ka naman po mapa-pahinga agad dahil kailangan niyo pa pong bumiyahe, eh. Lalo na po yung mga nasa malayo pa pong lugar yung tipong, ah, pipila pa sila ng napa-kahaba dahil sabay-sabay nga naman ang uwian ng mga tao, 'di ba, po. Naka-kadagdag pa po yun sa pagod, tapos pag-uwi mo, wala ka ng ibang magagawa, wala ka ng panahon para sa pamilya mo dahil nga pagod ka na. Maaaring mainit na yung ulo mo at hindi mo na maka-laro yung mga anak mo at yung hindi mo na maka-usap yung asawa mo, 'di ba, po.
Oo. O Tama. Totoo. Totoo. Ayun nga, eh. Oo, 'tsaka, pagka-uwi hindi rin naman agad na makaka-pagpahinga. Siyempre, kailangan mong, mag ah, linis ng sarili mo, maligo or, magtanggal ng makeup, kung nagme-makeup ka na araw-araw, 'di ba. Kasi, siyempre kailangan nating gawin 'yon, para ano
Totoo po. Mm, totoo po. Mm. Oo nga po, eh. Para maging malinis po tayo sa ano, hindi po natin madala 'yong mga virus na galing sa labas.
Mm. Oo, 'yon din. Posibleng mag-kasakit ka rin, maka-kuha ka rin ng sakit, sa labas. Kaya, parang, ah, hindi rin gaano, ka-ganda sa kalusugan natin talaga 'yong, nag-tatrabaho sa opisina.
'Di ba, po? Mm. Mm. Pero po, ano po ba 'yong mga naiisip niyo naman pong hamon, pa na marar na maaaring maranasan natin sa pagtatrabaho naman mula sa bahay?
Kapag sa bahay, siguro, parang gano'n din. Ah, na-wawalan ka na rin ng oras sa, sarili mo kasi, dahil nga nasa bahay ka lang, nasa loob ka lang ng kwarto mo, do'n 'yong lugar kung san mo ginagawa 'yong trabaho mo. Parang nawawalan ka na rin ng lugar para sa pahinga kasi i-isa na lang, eh. So, posibleng, 'yong oras mo, 'yong personal na oras mo, maku-kuha na rin siya ng oras mo sa pag-tatrabaho, parang gano'n. Tapos, posible ring 'di ka na rin, umalis sa kwarto kasi, mas naka-tuon ka do'n sa trabaho mo, eh. Tapos, puwede ring, ah, maka-apekto siya sa mental na kalusugan kasi, kung hindi ka masyadong naka nakakapag-interact sa mga, iba't ibang tao, wala kang naka-kasamang kaibigan, 'yong kausap mo lang, posible na 'yong boss mo lang, na 'di natin alam kung mabuti ba o minsan may mga panahon na masungit din, gano'n. Kaya, nakaka-stress din talaga. Ikaw ba, kahit hindi ka pa nakaka-pagtrabaho sa bahay, sa tingin mo, ano 'yong
Mm. Mm. Totoo po. Mm. Totoo po. Mm. Opo. Hmm, totoo po' ya Mm. Ah. <chuckles> Opo, totoo 'yan. Ako naman po, sa tingin ko, kasi 'yong ano ko po, 'yong asawa ko naman work from home naman din po siya. Kaya, ang nap ang napapansin at nakukuwento po niya sa akin ng mga, um, nagiging hamon, um, ano po, kadalasan po 'yong mga distractions nga po sa bahay. Kasi siyempre, ah, siya nga po ang naiiwan dito sa bahay, siya po 'yong ano, um, mas madalas na ano naha na gumagawa ng mga gawaing-bahay. Tapos siyempre, minsan maingay po 'yong anak namin, ganiyan. Tapos ano rin po, parang nami-miss din po niya 'yong pagkakaroon ng social interaction, kasi, ang interaction lang po nila ay ano din po, eh, um, ano din po parang via ano lang din po, 'yong ganito, computer, mga meeting lang, ganiyan. Tapos ano, kadalasan po 'pag kunwari naman, um, kailangan nilang mag-overtime, talagang hanggang sagad-sagad po talaga 'yong, pag-o-overtime naman nila. Parang hindi nalilimitahan dahil nga hindi naman na nila kailangan umuwi. <chuckles>
Ah, okay. Oo. <chuckles> Totoo. Mga meeting lang. Mm. Kab Mm. Tama ka diyan, sang-ayon ako sa'yo, gano'n talaga minsan. At dahil diyan, 'no, maraming salamat sa pakikipag-usap.
Mm. Maraming salamat din po. Maghapunan ka na po. <laughs>
Dami kong oo nga, eh. Sige, paalam.
Sige po, ingat. Paalam po.